अच्छा ये बताइए कि जैसे अब तो बहुत सारे लोग थिएटर कोई-कोई जाता है, कोई तो नेटफ्लिक्स वग़ैरह जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इन्हीं पे जो है ज़्यादा वक़्त बिताते हैं, फिल्में या सीरीज़ देखना। तो ये मुझे ये बताइए कि आपकी क्या प्रायोरिटी है? आप क्या मतलब देखना पसंद करते है? किस तरह से जो है आप कहीं थिएटर जा के जो है किसी चीज़ को, फिल्म को देखना पसंद करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स भी चल जाता है?
हुँ, हुँ। जी, मतलब मेरी प्राथमिकता तो अ, थिएटर ही रहती है कि अगर कोई फिल्म है तो उसे थिएटर में ही जाके देखूँ। और कई बार क्या होती है परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि थिएटर नहीं जा पाते हैं। कया काम होता है, है ना? या आप कहीं और फँसे होते हैं, किसी और एक होगा एक तो अपना कार्य जो आप करते हैं और एक होता है कहीं पारिवारिक कार्य आ गया। ये कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है। तो ऐसे में ये होता है कि नेटफ्लिक्स और यत और अलग ओटीटीस हैं वो अ, बढ़िया सबस्टीट्यूट है। तो आप म वहाँ पे उसपे देख सकते हैं और मतलब स्क्रीन है आपके पास वो तो आप 24 घंटे लेके चल ही रहे हैं साथ में फोन को, है ना? तो ऐसे में हाँ और ऐसे में अ, मतलब ऐसे इस इस ऐसी स्थितियों में जो है मैं नेटफ्लिक्स वग़ैरह, ओटीटीस वग़ैरह प्रेफर करता हूँ। वरना अगर मैं ज्यादातर वैसा हो तो थिएटर ही जाना प्रेफर करता हूँ। अ, तो य मेरे हिसाब से देखिए मतलब मेरे कंडीशन में तो वो सिर्फ़ ये अ, नेटफ्लिक्स या थिएटर परिस्थिति पर निर्भर करती है।
अच्छा। हाँ। जी। ऊ बिल्कुल। जी। अरे वाह! तो जैसे आपने कहा कि थिएटर आप मतलब थिएटर को आप ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो क्यों? मतलब क्या आपको थिएटर में क्या-क्या चीज़ें क्या अनुभव होता है क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप थिएटर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं?
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इतनी बड़ी स्क्रीन, है ना? और उसके बाद है फिर साउंड सिस्टम, इतना बढ़िया साउंड सिस्टम आप घर में तो नहीं लगाएँगे नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा और फिर आपको सिर्फ साउंड से काम नहीं चलेगा। आपको फिर आपको कमरा भी अपना साउंड प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? वो बनाने का ही वो तरीका अलग रहता है। क्योंकि उसमें देख बाहर की भी कोई आवाज नहीं आती, ए एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो स्क्रीन हो गयी, है ना साउंड हो गया और प्लस ये हो गया कि इतने सारे लोगों के साथ आप बैठ के देख रहे होते हो लाइव। तो उसका एक अलग म उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग मज़ा है सब लोग हँस रहे हैं, सब लोग पता चला इमोशनल हो रहे हैं, सब लोग सैड हो रहे हैं। तो एक वो काइंड ऑफ़ ना ऐसा ये कह ले कि एनर्जी ट्रैवल होती है। और मैं तो बीच-बीच में ये भी होता है कि कभी-कभार ना ऐसे इमोशनल सीन चल रहा होगा। तो मैं साइड वाले को भी देख लेता हूँ, तो उसका एक अलग मज़ा आता है। कभी-कभार जैसे की कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि जैसे मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ और कोई आजू-बाजू वाला मैं देख रहा हूँ कोई हुआ क्या? तो कुछ लोग हो जाते हैं और वो देख रहा हूँ कि अरे इसके तो आँसू निकल आए। कुछ-कुछ सीन्स में ना कुछ लोग बड़े वैसे आ जाते हैं कि इमोशनल होते हैं तो हल्का-सा भी सैड सीन होता है तो वो रो रोने लगते हैं। तो य म मैं उनको देख रहा होता हूँ। तो ये एक अलग ए अलग अनुभव है और ये एक अलग मज़ा आता है वहाँ देखने का।
<chuckles> हाँ। सही बात। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> अच्छा। हाँ। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा आपने हाल ही में कोई ऐसी फ़िल्म देखी है जो आपको लगा हो कि यार! मतलब अच्छा है कि ये मैंने घर पे नहीं देखी, थिएटर में देखने का इसका एक अलग ही मज़ा है? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी। जी, वो मैंने फ़िल्म देखी थी मतलब पिछले साल एक देखी थी फ़िल्म जो जो कमाल का एक्सपीरियंस रहा था। मतलब वो पिछले साल की बात इसलिए इसलिए बता रहा हूँ मैं जवान देखी थी। तो पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं काइंड ऑफ़ अ, सिंगल अ, स्क्रीन कम हो गयी है तो उनमें जाना भी कम हो गया है। पास में जो है मल्टीप्लेक्स ही है। तो उम, मैंने और मेरे एक दोस्त ने डिसाइड किया कि हम ना इसी सिंगल स्क्रीन में चलते हैं यार! बहुत ट समय से नहीं गए। और ये फ़िल्म भी वैसी है, है ना? मतलब मासी फ़िल्म है और जिसका मज़ा वही आएगा, और काफी सुना भी था। तो मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ गेटी का नाम काफी सुना था। तो मैंने कहा चलो एक बार देख के आते हैं। तो वहाँ गया और फिर मैंने वहाँ जो मज़े लिए हैं और क्योंकि बढ़िया जो एक इ क्योंकि ना वो अ, मतलब मल्टीप्लेक्स से भी बड़ा था। एक तो बाल्कनी होती है फिर उसमें नीचे भी लोग बैठे हुए थे। तो हाँ इतनी भीड़ थी और उसका स्क्रीन भी बड़ा था। तो लोग भाई वो हूटिंग वगैरह ये सब चलती है। अ, हीरो की एंट्री हो रही है तो पूरा ये एक अ, वहाँ एक अलग एहसास था। तो और फिर मेरे को समझ में आया की जी इसका तो अ, मतलब मज़ा मैं ना घर पे वो लैपटॉप पे भी देख लेता या टीवी पे भी देख लेता हूँ, तो मज़ा नहीं आता। ये ये जो फ़िल्म के साथ-साथ जो लोग एनर्जी दे रहे हैं ना ये कमाल की एनर्जी है और ये एनर्जी अलग है।
जी। कौन-सी? हुँ। हाँ। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। हुँ, हुँ। ओह! हाँ।
जी।
अरे वाह! तो आपने कभी थिएटर में अ, ये 3D या 4D जैसी फ़िल्में भी देखी है? कोई ऐसी फ़िल्म रही है आपकी जैसे कुछ एडवेंचर वाली हो या कोई हॉरर फ़िल्म हो तो अग अ, उसका कुछ मतलब अलग अनुभव रहा हो। तो उसके बारे में भी बताइए।
हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी की पहली 3D फ़िल्म देखी थी ग्रेविटी। और उसे मतलब उसके थि अ, थि ग्रेविटी है बाह हॉलीवुड की फ़िल्म है और उसे उसके लिए उसके 3D ही अ, मतलब अ अ, टेक्नीक्स के लिए उसे अवार्ड भी मिले थे उसे ऑस्कर्स भी मिले थे। और वो मुझे आज तक याद है क्योंकि वो फ़िल्म ना वाक़ई 3D में देखने लायक थी। वो अगर मैं 2 2D में देख लेता तो मज़ा नहीं आता और मतलब उस हाँ, क्योंकि द स्पेस में देखिए स्पेस में चल रही है वो चीज़ वो ना पूरा सिर्फ़ एंड में जो है वो एक लड़की है वो बच के एस्ट्रोनॉट होती है वो बच के नीचे आती है। बाकी पूरी फ़िल्म स्पेस में चल रही है तो वो स वो स्पेस की शांति, वो स्पेस में चीज़ें जो घट रही हैं। है ना? और कोई 1 स्क्रू ड्राइवर भी अगर उड़ के आ रहा है तो 1 स्क्रू ड्राइवर तो ऐसे आया जैसे मेरे माथे में घुस गया तो एक अलग एहसास था वो। और एक तो पहली बार देख रहा था। और वो मेरी मतलब अब तक का ना 3D का बेस्ट एक्सपीरियंस है। उससे बढ़िया एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया क्योंकि हाँ, मैंने और भी फ़िल्में देखी हैं मार्वल्स की भी देखी हैं एवेंजर्स वग़ैरह। लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये ठीक है नहीं भी होती ना तो भी चल जाता। इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन, कुछ फ़िल्में तो भाई साहब वो 3D में ही देखनी चाहिए। क्योंकि जो ऐसा लगता है ना वो कि अगर कि जैसे कि वो स्पाइडरमैन वाले भी सीन हैं कुछ-कुछ एक अगर कुछ उठा के मारा है या थोर ने हथौड़ा मारा तो ऐसा लगता है सीधा आपके यहाँ पे घुस रहा है एकदम काइंड ऑफ़ थोड़ा वैसा हो जाता है कि आप ना उस स्पेस में मौजूद हैं ऐसा-सा फ़ील होने लगता है। और अभी तो देखिए एक अभी कहाँ का तो मैं रील ही देख रहा था अभी तो कितनी बड़ी स्क्रीन ही कर दी थी। एक अलग ही कुछ क्रिएट हो रहा है कि आपको ए, और ये फ़ील दिलाने के लिए हाँ कि आप वहाँ उपस्थित हैं। और ये देखिए ना फ़ोर डी भी तो होता है ना 4D में फ़ोर डी में ये रहता है कि सीट वग़ैरह भी हिलने लगती है और अगर बारिश होता है तो छींटे भी आने लगते हैं। और ठंड होती है तो हल्का-सा और हाँ और मौसम अ, ठंडा आपको महसूस होने लगता है। तो धीरे-धीरे इसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है। जी।
कौन-सी? अच्छा। जी। हैं! हाँ। <chuckles> हैं! अरे वाह! अच्छा। हैं। <chuckles> जी। <chuckles> हाँ। अच्छा। हाँ। जी। हाँ, ठीक है। हाँ। सही बात है, वाक़ई लेकिन हाँ थिएटर का अपना तो एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही अनुभव होता है, वो तो कहीं आ ही नहीं सकता है। लेकिन अ, क्या आपके हिसाब से मतलब कुछ ऐसा भी है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो मतलब ऐसी होती हैं नॉर्मल बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ वाली नहीं बहुत ज़्यादा फाड़ू नहीं होती हैं, मतलब वो उनको क्या ओटीटी तक ही मतलब रखा जाए? ऐसा आपको लगा है कि हाँ ठीक है ये यहीं पे देख लेना ही मतलब वर्थ इट है।
नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जो भी फिल्म बनती है वो तो मेरे को लगता है कि हॉल में आनी चाहिए और लोगों को देखनी चाहिए। हाँ और अ, ऐसा हो जाता है कि देखिए मैं थ्री ऑफ़ अस आई थी एक फिल्म, है ना? तो मैं वो भी देखने गया था और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ऐसा नहीं है कि वो फिल्म मुझे थिएटर में अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी है ना? और ऑक्टोबर देखी थी मैंने है ना? तो ये ऐसी कोई मासी फिल्म नहीं है। एक बल एक ब्लैकमेल है अ, बियॉन्ड द क्लाउड्स है। ये सब फिल्में मैं देखने गया था थिएटर में और कुछ-कुछ फिल्में देखिए आजकल ऐसा हो रहा है कि आपने नहीं देखी है तो ऐसा हो रहा है ना कि री-रिलीज़ हो रही हैं। तो मुझे तो ये मतलब ये चीज़ भी अच्छी लग रही है आजकल कि जो जिसकी रह गई है उस समय नहीं देख पाया, तो जैसे मैंने बाहुबली का फर्स्ट पार्ट ना उम, वो 1st पार्ट मैं नहीं देख पाया था थिएटर में, तो अभी बाहुबली द एपिक करके रिली हाँ रिलीज़ हुई है तो मैं दोबारा अभी देखने गया था। तो अच्छा लगा मुझे मज़ा आया और देखिए अ अ, मतलब व ये ज़रूरी है हर हर फिल्म लगे थिएटर में मैं तो कहता हूँ और ऐसा नहीं है कि कोई ये टाइपिकल फिल्म है तो वो न ओटीटी पे रिलीज़ होनी चाहिए। ये कोई आर्टिस्ट उसे बोल देता है ऐसे बोल देता है ना? अरे तो ये आर्ट फिल्म है, ज़रूरी नहीं है आर्ट फिल्म है तो क्या वो थिएटर में नहीं चल सकती क्या? देखिए फिल्म फेस्टिवल्स होती है ना। मैं तो मतलब अभी इस समय अभी चल रहा है जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया है जो कि गोवा में होता है। तो मैं 2 बार वहाँ भी जा चूका हूँ। तो वहाँ तो सिर्फ़ आर्टिस्टिक फिल्में ही आती है और वहाँ पे ये फिल्में हॉल में चलती है बड़ी स्क्रीन पे चलती है। और उसमें भी मज़ा आता है, उसका भी एक अलग मज़ा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ तोड़-फोड़ वाली वो फिल्में तो वहाँ लगती भी नहीं हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जी।
हैं? जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। जी। अच्छा। ओह! <chuckles> सही बात। हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। जी। हाँ। हाँ। अच्छा!
जी।
हुँ, बहुत बढ़िया! आपका तो जो मुझे लगता है कि फिल्में देखने की ये जो जर्नी है वो काफ़ी मतलब शानदार है। जिस तरह आपने बताया कि आप गोवा भी गए हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अच्छा मतलब आपने क्या ओटीटी में मतलब ज़्यादा कोई फिल्में नहीं देखी हैं? कभी मतलब मन नहीं होता है कि घर पे भी कोई फिल्म देखे या कभी कोई ऐसा मौक़ा नहीं पड़ता है कि जो है बाहर जाने का मन नहीं है, चलो ओटीटी पे ही देख लेते हैं?
जी। जी, जी, उ द बिल्कुल होता है ना कई बार फ़िल्में छूट जाती है या नहीं देख पा नहीं देख पाते। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अरे यार इस महीने का बजट खत्म हो गया है तो अ, फ़िल्में उतर चुकी होती है। तो ऐसे समय में फिर ओटीटी का वेट करते है जब ओटीटी पे आ जाती है तो ग घर में टीवी पे देख लिया है ना? या फिर नेट जो भी ओटीटीज़ है तमाम उसपे देख लिया। इस जो भी साउंड सिस्टम है उसके साथ। और देखिए अ, ओटीटीज़ पे मेरा ज़्यादा ये हो जाता है कि वेब सीरीज़ जो है वो ओटीटीज़ पे आती है ना तो मैं अ अ, ज़्यादातर ये होता है कि वेब सीरीज़ ही देखता हूँ ओटीटीज़ पे तो। अ, चाहे वो अभी अभी जैसे हाल ही में फैमिली मैन आई है तो वो देखी। अभी दिल्ली क्राइम है आई है तो वो देखना बाकी है वो देखूँगा। है ना? और अभी देखिए निशानची भी आई है तो वो द वो भी देखूँगा क्योंकि वो अ, वो उसका जो 2nd पार्ट है वो तो अमेज़न प्राइम पे ही रिलीज़ हुआ है। और 1st पार्ट थिएटर में हुआ था लेकिन मैं अ, वही मैंने कहा बजट थोड़ा महीने से बाहर हो गया था तो नहीं देख पाया। और फिर पास के थिएटर में कहीं लगी नहीं थी, तो वो भी देखूँगा। तो इस तरीके की फ़िल्में भी देख लेता हूँ, और फिर जो मतलब सीरीज़ है वो भी देख लेता हूँ मैं।
हाँ। <chuckles> सही। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। <chuckles> बहुत बढ़िया। ये तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। तो अच्छा एक चीज़ और आपसे जाननी है कि अगर देखा जाए बजट के नज़रिए से क्योंकि अभी आपने कहा ना कि ए, जो है बजट नहीं अलाउ कर रहा था उस वक़्त जो है। तो ऐसे में अगर जैसे बजट की बात आती है या पैसे से रिलेटेड कुछ होता है तो आपको क्या लगता है कि क्या जो है बजट में हो सकता है? ओटीटी है एक तरफ़, है ना? और दूसरी तरफ़ थिएटर है। ओटीटी में आप एक बार उतने का रिचार्ज करो और आराम से पूरे महीने फिल्में देखो। और वहीं बाहर जब आप जाओगे थिएटर में फिल्म देखने तो वो आपको 1 फिल्म का 1 टिकट मिलेगा बस, है ना? तो आपके हिसाब से क्या मतलब बेहतरीन है? सभी के लिए, मतलब ऐसा है कि अ, सभी के नज़रिए से, मतलब सभी को उसमें फ़ायदा हो इसके लिए।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए ब अ, वो देखिए थिएटर तो एक एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस के लिए तो देखिए थोड़ा पे मतलब खर्च तो होता ही है। अ, है ना? और ये और क आप घर ये वैसे वैसा ही है जैसा कि आप कभी बाहर घूमने जाते हैं, प्रकृति के पास भी जाएँगे, कुछ अच्छी जगह पे जाएँगे हिल स्टेशन पे। तो वो देखिए वो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है ना थोड़ा प पैसे खर्च होते हैं। एक बार का रहता है लेकिन आपके काफ़ी समय तक जो है आपके ज़हन में रहेगा। और वही आप घर पे वीडियो चला के देख लेंगे कहीं प्रकृति की वीडियो, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा ना, तो थिएटर मेरे लिए एक एक एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के लिए मैं जाता हूँ वहाँ। अ, सिने मतलब सिनेमा देखने और एक वो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता ना घर पे। घर पे फिर आपको आयेगा अपना हॉल बना लो, ले दे के फिर आप थिएटर ही बनाओगे ना? तो उसमें भी अच्छा-खासा खर्चा आ जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अ, मतलब आप ले तो लोगे नेटफ़्लिक्स का, आपने चलिए डेढ़ 100 का ले लिया, है ना? या 200 का सब्सक्रिप्शन ले लिया। लेकिन आप कहाँ देखोगे? लैपटॉप पे देखोगे? फोन पे देखोगे? अकेले ही देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग देख लेंगे, 3 लोग देख लेंगे। तो व वो आप कैस कैसे ही एन्जॉय करोगे? साउंड सिस्टम भी आपका कुछ इतना कुछ खास नहीं होगा। प्लस आप जहाँ रहोगे घर में रहोगे, आजू-बाजू शोर होता रहता है, घर में शोर होता रहता है। मम्मी बोल देंगी "अरे! ये जाके ले आना बाज़ार से" बस वहाँ पूरा एक्सपीरियंस खत्म, है ना? पता चला बीच में ऐसे ही सीन चल रहा है, एकदम सैड सीन और पीछे से मम्मी आ गयी अ, "ये बेटा य ये सामान खत्म हो गया है, ये ले आओ बस।" वो गया वो, पूरा इमोशन गया। तो बिल बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है। जी।
हाँ। बिल नहीं। जी। हाँ। सही। हाँ। बिल्कुल। <laughs> हाँ, हाँ। सही हुँ, हुँ। हाँ, बढ़िया। हैं? तो थिएटर मतलब आप सबसे ज़्यादा किनके साथ जाते हैं फ़िल्में देखने? मतलब होता है ना कि एक दोस्त ऐसा कि जो मतलब जो आप अनुभव करते हों वही वो करते हों। ऐसे के साथ या फिर जो है, आप अपनी फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ सबसे ज़्यादा किनके साथ जाते हैं?
ये सबसे ज़्यादा तो मतलब अ, मैं दोस्तों के साथ ही जाता हूँ। पार्टनर हैं मेरी तो उनके साथ भी जाता हूँ। तो वो क्योंकि दूसरे शहर में रहती हैं, तो जब वो आती हैं तो बिल्कुल हम लोग भी जाते हैं साथ में देखने के लिए और ऐसा भी होता है कि पार्टनर और दोस्त सब साथ में जा रहे हैं फ़िल्में देखने, तो ऐसा ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर अभी यहाँ दोस्त ही अवेलेबल रहते हैं तो दोस्तों के साथ ही जाता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग बातें भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि, "अरे यार, मज़ा नहीं आया इसमें। यहाँ पे ये दिक्कत होगी अब, ये व ज़ म्यूज़िक का जो है ना मज़ा नहीं आया अजीब-सा दे दिया इसमें, और और अच् और अच्छा हो सकता था।" तो एक ये कि इसका एक अलग मज़ा है और दोस्तों के साथ मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। मुझे उनके साथ जाना बहुत पसंद है।
अच्छा। हुँ। हाँ। <chuckles> बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो है कि अगर दोस्तों के साथ जाओ तो बहुत-सी ऐसी बातें हैं, बहुत-सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो मतलब मज़े को दोगुना कर देती है। है ना? बहुत बढ़िया, आपकी ये जो जर्नी रही है ना फ़िल्मों की और ये जो किस्से आपने साझा किए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ज़रूर फिर बात होगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
बिल्कुल, बिल्कुल।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
जी। बिल्कुल।